Ujú. Sí, no, eso está muy bien, la verdad. Y ya, por ejemplo, pues, con la señora, pues sí, tocaría decirle después en en privado. Eh, lo ideal, lo que yo te recomendaría es que, pues sí, siempre fuese en privado, pues, por cualquier cosa, ¿no? Eh, y por ejemplo, ¿crees que, bueno, después de esta, eh, pues situación, eh, qué tipo de reacción esperas de ellos y qué apoyo, pues tú podrías, eh, darles tanto a ellos como pues, si no quizás una remuneración, ¿no? El el, mm, ¿qué sería? Eh, no es el finiquito, es el otro. <chuckles> Este ajá, sí, sí, sí Ajá.
Ujú, sí. Sí. Sí. Ujú. Eh, sí sí, un bono de salida. Sí, ya sé de qué te refieres. Okey.
Sí. Y y si no, también, ¿crees que pues, sí va a hacer falta esa ayuda? ¿No va a ser algo que te haya que te vaya a afectar demasiado en la producción, quizás en el rendimiento de la empresa en general? Por ejemplo, sobre todo esos muchachos que pues, se encargan, ¿no? De de cargar, de mover todo esto, ¿cómo crees que puede, pues, resultar esa situación también?
Ujú. Sí. Mm. Sí, bueno, fíjate que eso también lo he pensado, y sí, gracias por por por aco recordarme de eso. Em, lo que haría yo en ese caso, porque sí se va a ver afectada de pronto la productividad y el tiempo de entrega, pero es que materialmente, en realidad no puedo cubrir los 2 sueldos de estos muchachos, ¿no? Eh, son jóvenes, son eh, bueno, hay 2 que son solteros, y 1 que es casado y que tiene familia. De pronto, como los 2 solteros no tengan tanta, tú sabes, como responsabilidad, igual tienen responsabilidad, de pronto sus padres o hermanos, pero, pues, no tienen hijos y como que les sería más fácil, y también son como más jóvenes, entonces les sería como más fácil encontrar un trabajo. Y y yo pienso que ellos la reacción que tendrían, pues, sería primero de de asombro, eh, de pesar, porque llevamos mucho tiempo juntos. Yo espero que así sea. Y sí, por supuesto, les voy a dar su su bono de salida, que eso, pues, eh, lo tengo digamos como apartado, o hice la cuenta al momento en que el banco, pues, me dio la negativa del crédito. Entonces, eso fue lo primero que pensé. Y pues, como un pequeño, como como incentivo, como: "Mira, esto, eh, no es algo que quiero hacer, que es algo que me toca con profundísima pena y dolor, pero para que el negocio sobreviva por ahora, eh, ¿no? Estos son los pasos que deberían hacer". Ahora, también, eh, pienso en que en algún momento, más adelante, la situación mejora un poco más, eh, movemos un poco más el inventario, que se vaya más rápido y que se venda más rápido, pudiera hasta volver a reincorporar, si no a los 2 de pronto a 1, ¿no? No les quiero crear falsas esperanzas, pero yo sé que sí existiera la posibilidad.
Ujú. Sí. Mm. Ujú. Claro. Okey. Mm. Mm. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Sí.